Yung mukhang Android. <chuckles> Oo.
Oo, yung mukha kayong ano, mga Among Us na ano, <chuckles> na mga character, tapos kumukuha kayo ng mga gamit, tapos ilalagay niyo do'n sa parang extraction point, tapos the more na pera na meron kayo, nagkakaroon ka ng budget para ma makabili ka ng mga upgrade para sa mga susunod na level.
<chuckles> Mm. Oo. Kamukha lang din siya ng laro na Blackout, na yung mga magnanakaw kayo do'n, tapos papasok kayo sa isang area, kukuha kayo ng mga items, ta's may ano din, may humahabol ding multo na gano'n. Parang gano'n din do'n yata kinuha yung REPO, eh, kasi bago lang si REPO, eh. Ayun, nilalaro ko din yun yung Blackout kaya pamilyar na ako sa REPO.
Mm. Hmm, hmm, mm. Oo, oo. Oo. Ah Oo, oo. Okey, meron din palang gano'n 'no? Hindi namin na-encounter kasi yun usually pagka kami ng mga kaibigan ko. Ang laro namin, ah, either first person shooting games tulad ng Valorant, or Counter Strike, o kaya naman Dota 2, yan, mga ganyan.
Ah. Ayun. Mhm. Oo. Mm. Ayun. Naglaro din naman ako ng mga yan lahat, yan, naglaro ako, yan nag CS:GO din ako nag, ah
Oo. Mm.
Eh, iba-iba basta wala naman akong talagang specific na ano, genre sa laro, pero madalas talaga horror game yung mga nilalaro ko 'no? Parang
Mm. Ah, oo. Yun kasi minsan ako hindi ako nakatak nakakatagal sa gano'n, eh, pero pagka nga may kasama ka, at least may kasama ka sumigaw, mga gano'n. <chuckles>
Nakakatuwa kasi yun. <chuckles> <chuckles> Yun yung nagiging comedy yung horror, di ba? Yung mga 'pag may mga kasama ka, ayan.
Okey. O oo, tama, tama.